Certo, sì, sì, ma assolutamente, ci mancherebbe altro. Beh, ma intanto non n n secondo me non dovessi sentirti in colpa a prescindere per il fatto di riposarti dopo determinate situazioni stressanti, perché è proprio quello che ti rigenera, no, è proprio quello che ti fa fa stare bene, eccetera. Ecco ma, ehm, uhm, tu com'è che gestisci diciamo il tuo tempo? Utilizzi qualche strumento che ti possa aiutare nella nell'organizzazione pratica della tua settimana, della tua giornata o, uhm, lo vivi abbastanza così in maniera, ehm, co co come viene viene fondamentalmente, non so se mi spiego?
Ma, io faccio tantissimi programmi, piani, uso il calendario del telefono, quindi da questo punto di vista non è un problema di organizzare, ma il fatto che forse non faccio piani realistici, uhm, in alcuni casi, mentre in altri li faccio, li faccio bene, però poi ti ripeto sono procrastinatrice, sono lenta a iniziare, uhm, eccetera, eccetera e quindi non li rispetto è quello quello è il punto.
Okay. Okay, certo, fondamentalmente sì, sì, sì. Diciamo che magari ecco, ehm, serve un attimino un po' di, ehm, autodisciplinarsi, no, uhm, riuscire un pochettino a gestire questa cosa con un pochino più di autodisciplina nella in quello che possono essere tutti i compiti della vita in generale, ma anche lo spazio per se stessi fondamentalmente, e non, uhm, togliersi mai lo spazio per se stessi, perché questo non ehm, se senz'altro s dal dal mio punto di vista non non ti aiuta ecco a a gestire meglio le cose, fondamentalmente. Si tratta soltanto di riuscire a, ehm, centrare bene quello che sono i i tuoi obiettivi fondamentali e, ehm, programmarli in maniera, uhm, abbastanza disciplinata e essere un pochettino, magari, più rigida su determinate situazioni e, uhm, cercare di seguirle con, ehm, un pochino più di, ehm, disciplina nella quotidianità. Cosa cosa pensi? Pensi che potresti riuscirci in questo senso?
Uhm, ho capito mi mi riesci a dare qualche consiglio pratico per fare questa cosa? Perché a me non vengono in mente.
Eh